ああ。
やっぱななったりするんで
そうですか。上手になりたいとか
うーん、そうですね、やっぱ、趣味にお金をかけることって、うん、やっぱ、僕はすごくいいことなんじゃないかなと
へえ。 うん。うんうん。 いやあ、私も思います。それで止めるっていうのは、ね、止めた方が良い。止めるのを止めた方が良いっていうかね。ね、そうですよね。へえ。何かそのライブとかも行ったりしますか？す好きな好きな何、ジャンルのジャズって、どこどの辺にライブとか行かれるんですか？
はい。 うん。 そうですね、はいはい。 そうですね。 あ、ライブはいい ジャズって結構都内、私東京に住んでるんですけど、都内に結構ポツンポツンって意外にあるんですよ。小さいジャズライブハウスが。ま、そこに、ま、たまに行きますね。はいはいはい。
うん。 はい。 ありますよね。ね。うんうん。はいはい。 私あ、そうなんですね。そしたらなんか私、去年ジャズあの、銀座のなんか、どこだ、銀座、なんとかっていう <chuckles> 忘れちゃった。有楽町にある、駅のすぐ近くにある、ジャズのなんか、所に行って、いや凄い良かったです。それはなんか、お友達と一緒に行ったんですけど、私はもう全くその、ジャズとか知らなかったんだけど、いや、めっちゃ素敵で
はいはいはい。はいはいはい。 はい。 はい。 はいはいはい。
そう、いいやいいなって思いました。うん。
いや、そうなんです。やっぱ、あの、ま、結構難しいニッチな世界ではあると思うんですけど、やっぱ、あんま知らない方でも、やっぱ、たまに行くと 楽しいなって思える場だと思うんで、や、本当に行って欲しいなって常々思ってるんすよね。うん。
うん。 うんうんうんうん。 うん。 うん、楽しめますよね。 うん。いや、本当そうです。で、なんか いやいやほんとに。なんかあの、音楽も、スタンダードなものと、プラスなんかあの、セサミストリートから
はいはい。
持ってきてるとか
ああ、はいはいはいはい。
なんかあって、あ、あ、可愛いみたいな。<laughs> そう、そんなのもありまして。結構ね。
はいはいはいはい。 あ、そうなんですよ。
なんかその時はそう、あ、いいなってほんとに思いましたね。
いや、そうなんすよ。やっぱたまにたまにね、ちょっと、やっぱいろんな人に行って欲しいなって思います
うん。 ああ、ですよね、これ、多分こうすね、難しいって思っちゃってると思うんですけどね。
あと、入りづらいですしね、ちょっと勇気いりますしね。<laughs> なんか。<laughs>
うんうん、そうそう。いや、ほんとに場所もね、ライブの場所も、確かになんか、常連さんだけなのかなみたいな。ね、なんか感じだったんだけど、そんなことなくって、とってもフレンドリーで
<laughs> はいはいはい。 はいはい。

ちなみに今はま、そんなに、なんていうんですかね、圧迫せずに家計を圧迫せずに、あの、ほどほどに感じで、ゴルフを楽しんで、 はい。
あっ、そうですね。 うん、そうです。なんか多分、ここれがね、何かクラブに凝るしとっていて、高いものを買うと上手になるっていう風な、そういうし何て言うかな、考えがあると、多分、もっといくらでも100万とかなっちゃうので、そういう人はね、多分、のそこまではできないので。
はいはいはい。 うん。 はいはいはい。 うんうんうん。
ようすると別に、あの、そんなにかかんないなっていうのが、確かに、そう、そんなにあの、これで、生活が圧迫されますとかはないですね。
いや、ああ、いいですね。
うん。
これちょっと3つ目の、趣味にお金をかけるメリットや楽しさってなんだと思いますか？っていうところなんですけど、こう、私は、やっぱりその、なんですかね、ま、音楽の話になると思うんですけど、やっぱお金をかけることによって、まあ、欲しい道具だったりとか、欲しいその、楽器とか手に入りことによって、よりその趣味に対してのモチベーションが、やっぱ顕著に上がるので。
うん。 うん。 はい。 うん。 うん、うん。 うんうん、ふん。 うん。 ああ。 ほんとですね。
うん、うん、やっぱ早く試したいなとか
うん。